ああ、なるほど。
すると、ああいう風になりたいって思うとこれがけっこうモチベーションになるんで
うん。 うーん。 うーん。
はい。上達には早いと思います。
ああ、ああいう選手みたいなこう、う動きをしたいとか、なりたいとか。うーん、あ、そうなんですね。具体的にこうイメージをも描いてやるのもモチベーションとま、その練習時に繋がるっていうことなんですね。ええ。ああ。じゃ、どうですか、あの実際にそれをま、あの、しばらく実践されてたと思うんですけども、やっぱ自分の中で実際に上達したなっていうこう実感とかっていうのはありますか？
うん。そうなんです。はい。 はい。 そうなんです。 そうなんですよ、はい。 はい、うん。 あのこの上達なんですけど
はい。
やってて、ある時から初め全然入らなかったボールが
はい。 は。 はい。
ま、1個って入っていくと
はい。
途中でなんか連続して入り出したりするんですよ。
へえ、そうなんですね。へえ。
うん。そうすると、自分のなんてゆんだろうな、気持ちも結構乗ってきて
ああ、なるほど。
あ、結構入るって思い始めると
うーん。
こう、嬉しさもあるし、感覚も分かっ と分かってくるか そう、結構続くんですよ。
あ、そうですよね。うーん、コツみたいな、はい。 ああ、やっぱうん。
で、その時にちょっと上達した感じを自分で理解できます。
ああ、じゃやっぱそのやった分だけ、その体の感覚がこう掴めたっていう、こう瞬間みたいな、なんかあるんですね、そういうのが。ええ、なんかそれいいですね。
はい。 あるんです、これがこれがね。 あの、これ分かりやすくあったのが僕3ヶ月目と半年後ぐらいに
はい。 はい。
前までだったら普通できできてなかったことを
はい。
が、試合中にもできたりするようになってるんですよ。
おお、はい。
なのでその時にあ、前よりできてるって自覚しました。